Eee, şöyle, bence Einstein'ın da söylediği gibi, zaman göreceli bir kavram ve benim şöyle bir teorim var. Eee, günlük hayatımızda ya da 1 yıl içerisinde ne kadar farklı şey yaparsak ya da ne kadar rutinin dışına çıkarsak zaman bizim için uzun daha uzun hissediliyor. Dolayısıyla bu 2 yıl içinde ben o kadar farklı, eee, aşamalardan geçtim ki hayatım o denli değişti ki bu hissiyat benim için 10 yıl diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Ya! Peki iyi ki göç etmişim diyor musun yoksa nereden göç ettim mi diyorsun?
Hı hı. Eee, zaman zaman neden göç ettim desem de %99 iyi ki göç etmişim diyorum. Çünkü aslında asıl göç sebebim aşk ve aşk yolunda her şey mübahtır. <chuckles>
Hı hı. Ya, ne güzel. Mübahtır. <giggles> Peki, hani, o zaman zaman, eee, %10'luk kısım dediğin kısımda seni yoran bürokrasi mi oluyor yoksa hava mı oluyor? Ne en çok yoruyor? <laughs>
Evet. <chuckles> Eee, eşim diyormuşum bu soruya. <laughs> Eee, ş şaka bir yana, bürokrasi diyebilirim ya. Yaşadığım ülke İspanya. İspanya'da da bürokrasi ve, eee, belge işlemleri, kağıt işlemleri çok yavaş ilerliyor, inanılmaz yavaş ilerliyor. Burada 2 yıldır
Hı hı. Hımm. O zaman özlüyorum diyorsun.
Özlüyorum. Türkiye'deki bazı şeylerin hızlıca gerçekleşmesini özlüyorum. E, tabii bir de yemek konusu var, o da ayrı.
Çok mu fark ediyor yemekler tat olarak?
Eee, ya, aslında aslında İspanya'nın yemek kültüründen şikâyet edecek hâlim yok. Akdeniz ülkesi, mutfağı da gayet iyi. Eee, lakin Türkiye'deki bazı yemekleri özlüyorum yani bu bir gerçek. Bir tantuniyi özlüyorum, bir kebabı özlüyorum, bir iskenderi özlüyorum. Ya, ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Ne yapıyorsun o özlediğin zamanlar? Nasıl özlemini nasıl unutuyorsun ya da unutabiliyor musun?
Ne yapayım <giggles> Öncelikle unutamıyorum ama kendimi kandırmanın yollarını buldum. Mesela bir kokoreç yiyemesem de kendi kendime sahte, yalancı kokoreç yapmanın yolunu buldum. İstiridye mantarıyla çok güzel sahte kokoreç yapabiliyorum.
<chuckles> Ya! Ne güzel. Bu da göçün sana kazandırdığı bir deneyim diyebilir miyiz?
Evet, evet yani gö göçmen olduğum ilk 2 yılda, eee, bir şef kadar <chuckles> y yemek yapma yeteneklerimi geliştirdim.
Hı hı.